あ、そうですね、あの、夜に、ま、準備することも、まあ、中にはあるんですけど、基本的にはやっぱ朝、あの、なんていうんですかね、あの、やっぱり、さんあの、散歩とかして帰ってくると、結構な時間があったりするので、あの、それで言うとやっぱりこの間とかもほんとに、4時とかに目覚めちゃったりとか、ああの、よじはん、よじはん、5時ぐらいにもう外に出て散歩とかもしてたので、かなり余裕を持って、あ、じゃあ、もうそろそろ朝ごはん作って食べよっかなみたいな感じで、のんびりとその日は過ごしたりしてたので。
うん。 うん。 うん、うん。 うん。 うーん。 うわ、早い。<chuckles> まだ暗いですね。<chuckles> うん。うん。 ええ。 あ、はあ、そうなんですね。じゃあ、もう全然朝方ですね、めちゃめちゃ今は。
そう。朝やることが多いです。 そうですね。なんか、やっぱり、意識ちょっと変えて、あ、やったら、結構やっぱ朝の、なんていうんですかね、起きられて、その時間に余裕ができるとか、あ、まだこんな時間なんだっていうのが結構、何ていうんですかね、自分の中でも嬉しいことでもあったので。
うーん。うん。 うん。 うん。 うん。 ああ、だからね、多分続けられるんですよね。そうですか。
そうですね。そういうのを、続けられるっていう原因でも、あの、要因でもありますね。
うーん、いや、いいですね。じゃ、夜型だった時って、夜何してたんですか？
ああ、でも夜とかだと、やっぱり結構いろんな、あの、ま、パソコンとか見ちゃったりとか、ま、動画とか見ちゃったりとか、なんか、いろいろほんとに、何ですか、ま、それは1つの、まあ、娯楽っていうか、自分なりのリフレッシュ方法ではあったんですけど、ただそれがちょっと長引いちゃったりとか、あの、まあ、していたっていうのをちょっと減らすだけでも、結構変わったなっていうのはあります。
うん。 ああ、はい。 うーん、はい。うん。 そうですよね。うーん、はい。 はい、わかります。はい。 うん。 ええ。あの、その習慣があると、なかなか辞められないんですけが、どうやって辞められたんですか？
はい。